Hum, olha só, faz sentido você falar na cognição porque, realmente, tem gente que, eh, tem estudos que já mostram, né, o açúcar pro foco e estudo, essas coisas assim, ela abre mas ela não absorve, por exemplo, você fica "ligadão" com açúcar mas ele não absorve um conhecimento ou alguma coisa depois, não faz sentido.
Uhum. Isso, é, e depois tem aquela queda de energia, aquela "moleza" que o açúcar dá, né.
É, nossa, muito forte, de uma vez, né, "bum". Mas, assim, eh, tirando essa questão do "chá verde", você tem alguma prática ou até ritual ali que mudou sua imagem? Porque você é da academia, né, você é do esporte e tudo. Como é que foi isso?
Uhum. Então eu tava olhando, hã, os meus destaques no Instagram, e tinha uma época que todo sábado eu fazia Gua Sha, e aquele rolinho de jade
"Gua Sha" era o quê? Desculpa a ignorância. Ah, hum, ah tá. É um bolinho?
Gua Sha, Gua Sha são uns exercícios faciais pra você, hã, melhorar a circulação no rosto
Hum, olha só.
sabe. Uhum, e aí isso ajuda a deixar o rosto mais definido, né, com as definições naturais mais marcadas, porque desincha, eh
Sabia. Aham.
melhora mesmo essa questão linfática, sabe.
Hum, certo, certo. É uma questão meio de manter ali, um uma pontinha mais arredonda mais fininha, né, uma uma buchecha mais marcada, mais para dentro. Ah, eu acho lindo também.
Uhum. Uhum. Isso, isso, um que um queixo mais mais, ah, afiladinho e ao mesmo tempo, por exemplo, se eu consumo muita bebida alcoólica, eu incho.
Aham.

Não não não porque como eu tô sempre em casa, eu vou, faço chá, espero ele esfriar e, assim, eu tomo de golada, sabe, eu coloco eu divido em 3 partes de 250 mL e tomo como se fosse um copo de água.
Ah, sei. Ai, que legal. Já mata, já o o problema de uma vez só, né, isso é bom.
Uhum. Isso isso. Agora, outra dica simples, que, pra quem treina é muito legal
Aham.
e é um divisor de águas, de verdade.
O quê? Ai, me conta, porque essa semana quero me matricular hoje, sabia, na academia. Hã.
Então, beterraba.
Beterraba? Então eu já ouvi falar que é bom pra pré-treino, né. Dá um bump, assim. Mas
Uhum. Sim, além dela dar esse bump para o pré-treino, ela m aumenta a sua vascularização, sabe.
Beterraba, que legal!
Uhum. Teve uma semana, eu comi beterraba todo santo dia e eu te juro, dá aquele dá aquele visual mais veiudo. <laughs>
Tipo de como assim? De pele melhor, mais brilhante ah! Vi, é.
As veias. Não, as veias, elas ficam mais marcadas, assim, e é claro, não é todo mundo que gosta, né. Mas geralmente quem treina acha bonito, então eu fiquei me achando. Inclusive ontem eu voltei com a beterraba.
Hum. Sim, sim. É. <laughs> Que legal. Que legal, mas você toma em tipo, batida ali mesmo porque é uma delícia, né, dá pra bater com laranja, eh
Não não, tudo tudo que é mais complicadinho, eu evito. Então eu compro uma beterraba que ela já vem cozida, embalada à vácuo. É menos de 2€, vem vem 4 beterrabas ali.
Ah, sério? Aham. Certo. Nossa, que ótimo. Prático, né.
Uhum. Super prático aí eu pego uma, eu corto enquanto eu tô grelhando o meu frango, eu já como ela.
Olha, que legal! <laughs> Já vai deixando ela fazer efeito antes da proteína. E deixa eu te perguntar. Além de você, assim, desses seus hábitos que você por mais que são pequenos, que você já faz ali, você notou que outra pessoa também já notou essas mudanças em você, de falar: "Nossa, tá diferente!" E alguma coisa "O que que você tá fazendo?". Ou no caso dessas suas, eh, desse seu truque da beterraba de veia, assim: "Nossa, sua veia tá alta. Que bonito". Já já teve esses efeitos externos com você?
Uhum. Sim, sim.

Isso é super importante, inclusive o meu café da manhã hoje foi pão de queijo e leite com Nescafé com açúcar, assim eu super saí da linha, mas eu falei: “Quer saber? Uma uma permissãozinha aqui”. Almoço frango, tudo certinho.
Ainda tem proteína Aham. Beleza.
Hã, mas a alimentação, e assim, os músculos que você quiser crescer, são o seu foco. Então vamos supor: “Ah, eu quero mais perna”, do 2 treinos de perna por semana, sabe. Eu lembro que, por exemplo, eu, a vida inteira nunca treinei glúteo porque eu pensava assim: “Eu já faço agachamento, está ótimo”.
Uhum, certo.
Só que aí eu comecei a achar que o meu glúteo não estava legal, estava meio caidinho, etc. E eu via aqui na internet todo mundo que tem, hã, tem glúteos muito bem colocados, parecem pessoas muito felizes. Eu pensei assim: “Será que o segredo da felicidade é ter glúteos avantajados?”.
Aham. Hum, entendi. <laughs> É, é <laughs> com certeza o o segredo da felicidade é ter um bumbum arredondadinho, né, gente? Quem não? Quem é triste com uma bunda bonita? Não tem.
Uhum. Então e aí, eu tenho, um dia um dia da semana que inclusive foi ontem só pra glúteo. Só pra glúteo.
Nossa, você treinou isoladamente glúteo.
Aham, e assim isso foi uma pequena mudança que fez muita diferença sabe?
Hum legal, legal. É, e isso também mo mostra o fato do foco também, né. Porque, por exemplo, um hábito que você faz que muda a sua imagem assim mais rápido ou talvez mais constante, nem precisa ser tão mais rápido, mas assim, mostra quão focado você pode estar em um projeto de sendo você. Eu acho que eu nunca me foquei assim num projeto tanto pessoal. Você se recorda de algum projeto que você ficou tão focado assim que ele foi sobre você pra você, sem ser algo nesse aspecto da musculação?
Uhum. Sim. Uhum. Hã por acaso não, por aca <chuckles> por acaso sim.
<laughs> Pois é, tem isso, né, tipo da em relação à imagem, eu acho que a imagem ela traz esse senso de ai mais foco mais importância porque é uma coisa externa é minha autoestima.
Uhum. Uhum. Teve uma época que é externo também, teve uma época que eu fiz que eu fiz skincare muito muito certinho e eu senti uma grande diferença. Mas aí também é externo. Interno eu já fiz terapia, já fiz cursos, já fiz várias coisas que, hã, mudaram mas mudaram internamente, entendeu? Quem olhava do quem olhava não não ia saber que olha ele está menos louco, ele está menos surtado. Uhum.
Hum, é verdade, é um hábito bom. Muda a sua imagem. Hum. <laughs> Tinha que ter uma conversa, tinha que ter um relacionamento pra dar estar dando esse cheque, assim, entendi.
Sim, meus amigos de anos falam você é outra pessoa.
Nossa, mas assim, então qual seria um conselho prático que você daria pra quem quer começar com hábito assim igual a você, pequeno mesmo, sem ficar forçando?
Uhum. Olha pra quem não tem nada a metade é muito, então, assim, só vai fazendo que vai desenvolvendo, tá.
Hum, boa, boa, boa, adorei, adorei essa essa frase aí, amei mesmo conversar com você, obrigada, viu.
Uhum.